Du soutien et aussi quelque part, heu, un sursaut, heu, d'orgueil de ma part, de pas me dire, bon de pas faire des maths une fatalité, c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai choisi la facilité. OK, je suis normal, je vais me rattraper sur le reste. En fait ce que je regrette, c'est pas ma relation toxique avec cette prof de maths, ce que je regrette c'est de m'être mis dans cette situation là parce que j'étais mauvais en maths. Si j'avais été bon, mon année elle aurait été complètement différente en fait, on n'aurait pas eu ce jeu là, voilà.
Mmh. D'accord, ouais. OK. J'allais te demander, heu, si tu devais refaire aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu referais, heu, différemment et à partir de quel moment est-ce que tu changerais de d'a d'attitude, on va dire?
De ne pas prendre la fuite sur, heu, devant l'adversité en fait, juste de me dire: «Voilà, j'ai pris l la voie facile. Oh je suis nul, bon je vais aller voir ailleurs, je vais me rattraper ailleurs» et cetera. Alors que je pense que si j'avais essayé de persévérer, si avec un accompagnement, parce que j'avais vraiment des lacunes pour le coup, t tout seul j'aurais pas pu y arriver seul mais avec un accompagnement, avec un prof particulier peut-être ou un prof qui justement, allait voir allait pointer du doigt mes vraies difficultés, parce que chacun a ses difficultés en maths, moi, je j'avais les miennes, heu, notamment pour moi les probabilités statistiques, tout ce qui est concret, tout ce que je peux mettre en pratique dans la vie de tous les jours donc les statistiques et les probabilités, pour moi c'était très simple. C'était des des nombres ronds, il y avait pas de «x», il y avait pas de «y», il y avait pas de «au carré» et ça c'était c'était très clair dans mon esprit.
D'accord. <chuckles> Mmh mh. D'accord. OK donc toi quand c'est, heu, quand c'est tangible et terre à terre pour toi c'était plus facile, heu, plus facile à comprendre mais tu avais du mal à passer au côté, heu, abstraction, c'est ça?
Exactement, mais on met des lettres dans des maths, déjà, je compr tu mets des x et des y, tu mets plus grand, plus petit, équation, quoi, eq géométrie, compas, tou enfin tout ce qui était tout ça, ce ce c'était trop flou pour moi. Donc voilà, ce que je regrette c'est ça, c'est de d'avoir pris la fuite.
OK. OK. Et si tu revoyais cette prof aujourd'hui, heu, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Ah bah, de discuter, déjà, de lui est-ce que, heu, après toutes ces années pour toi, c'était la bonne approche? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu confirmes? J'aurais ce recul là parce qu'au final, j'ai une bonne carrière professionnelle malgré tout, je suis content de ma je suis conte exactement, ce serait vraiment de la curiosité de voir si, elle elle elle maintient, se pour elle c'était vraiment le bon système. Parce que faut savoir qu'elle était pas comme ça qu'avec moi, c'est-à-dire elle a en fait moi elle m'a pris sur cible sur ma nullité. L'autre c'était sa façon de s'habiller, l'autre c'est sa façon de parler, en fait, elle était voilà, c'était sa façon d'enseigner.
Ouais, l'eau a coulé sous les ponts, heu, de ton côté. OK. Mmh mh. D'accord, j'allais te demander, justement, si tu étais un peu la les le bouc émissaire et que tu étais le seul ou si c'était, heu, sa façon de faire et que dans chaque classe, il y en avait 2 ou 3 qui ramassaient ses remarques, heu, de chaque année et qu'en fait, c'était vraiment sa façon de fonctionner?